بُصّ، أنا أنا الموضوع ده يعني أنا تاعبني جدًا، جدًا، يمكن أنا عايز أقول لك، أنا أصلًا كان عندي مشكلة في عيوني، يعني أنا أنا زمان وأنا صغيّر كده كنت بالبس نضارة أصلًا، كان عندي نظري ضعيف وكده، آآ، لحد فترة كبيرة يمكن بالبس نضارة من وأنا ف في تانية إعدادي تقريبًا، لحد تقريبًا ما اتخرجت من الجامعة. من بعد ما اتخرجت عملت، آآ، عملية Lasik، فبرضو حاسس أن أنا م يعني إيه، لأ نظري ب حتى من بعد العملية، لأ نظري عيوني مج عارف أنت اللي هو بتُجهَد بسرعة. أوقات كتير أوي باحس بالإجهاد جوا عيني، يعني مثلًا لمّا لو جيت ركّزت في حاجة كتير أوي ع سواء على الموبايل أو الlaptop فترة كبيرة، لأ باحس بالإجهاد جوه عيني. آآ، م تقريبًا م يعني برضو مهما كان ممكن من العملية مثلًا أو حاجة زي كده، فأنا الموضوع ده بيأثر عليَّ جامد، يعني مثلًا لو قعدت مسكت الموبايل أو حاجة زي كده، آآ، عايز أقول لك كمان إن أنا لمّا باجي أنام أصلًا، آآ، بابقى مثلًا خلاص دخلت الأوضة وهنام كده، فباقف باطفي النور، فأنا بابقى ماسك الموبايل بس في الضلمة، قاعد في الضلمة وماسك الموبايل، فده بيأثر برضو عليَّ ب بكتير يعني، فبيأثر على العين. آآ، عايز أقول لك إن أنا أنا أنا وصل معايا مَرّة، أنا من كتر ال القعدة على الموبايل والكلام ده، ومس إن أنا بامسكه كتير والقعدة على الlap، أنا حصلت مشكلة في عيني. أنا جيت في مَرّة ف في عيني أنت عارف أنا ما بقيتش مثلًا شايف ال ال ال الحاجة بتاعة ال الكلام، يعني مثلًا عيني زغللت أوي، قاعد على الlap فجأة كده، ومش شايف ال مش اللي هو في مش شايف كويس. الرؤية مش واضحة أوي. وقتها بصراحة بس يمكن آآ، طبعًا طفيت الكلام ده ومشيت ورُحت كنت، آآ، نزلت رُحت الgym الصراحة وقتها قُلت أشوف شوية مثلًا هي بتبقى هي هي فترة وهتعدي والّا إيه، ولو كده أتابع مع دكتور يعني. بس الحمد لله كانت يعني حاجة كانت حاجة مؤقتة وعدِت يعني. آآ، بس من بعدها بقى، من بعدها ابتديت بقى إن أنا آخد بالي بقى، يعني مثلًا زي الحاجات اللي أنت قُلت عليها دي، آآ، حتة اللي هو ال الblue light filter ده أو ال أو ال أو اللون الأزرق. آه، ب بُصّ على أنا على طول مثلًا موبايلي على طول بقى، بقى الحتة اللي هو ال الdark mode آه dark mode وضع آه، وحتة ال الblue light
امم. صح، آه. امم. أيوه، طبعًا، طبعًا مؤثر قوي. امم. أيوه، بالضبط. جميل، جميل بصراحة. بقى الوضعية دي، طب جميل، جميل بصراحة يعني آه. آه الDark Mode برضو هادي على العين، والض الإضاءة الخافتة دي فعلًا بت يعني بتقلل إجهاد العين طبعًا، ده شيء يعني جميل جدًا طبعًا، طب أنت في الأيام اللي هي ال ال الأيام اللي هي ال الأجازة بقى، يعني أنت بتقول لي دي أيام الشغل، هل أيام الأجازة ممكن استخدام الموبايل يختلف؟
بالضبط. أ يعني أب أنا بقيت باعمل قُل لي.